Oo, alam mo, napuntahan ko yan dahil ano lang kumbaga, ano, damay lang ako ng pinsan ko. Kasi yung pinsan ko kasi ano siya, ah, ano siya parang part ng media, photographer siya, ganiyan. So, babae itong pinsan ko ha tapos nagpho-photographer siya. Tapos kailangan niya ng makakasama, eh nung panahon na yun wala siyang kumbaga ibang mahatak. So, ako yung niyaya niya. So, ako naman dahil, ah, unang pagkakataon ko lang din na makapunta sa Baguio ng may gano'ng event. Ah, na ano kung baga, na-excite ako na sumama sa kanya. So, siya yung nagyaya sa'kin tapos, ah ah, napakaganda pa ng karanasan kasi, um nagkaroon din ako ng ID na katulad ng sinusuot ng media na puwede kang makalapit sa mga float, tinatawag nila dun na float na mga ano, bulaklak. Tapos n oo, napakaano, napakalapit ko sa mga bulaklak, yung ma parang ano, dik yung iba kasi, 'di ba, 'pag may parada nandoon kayo sa may harang, dun lang kayo manonood sa gilid. Pero ako nakakalagpas ako dun, puwede akong makalapit kasi nga meron akong nabigyan din ako ng ID na parang media din ako, ganiyan. So, napakaano, oo, sarap-sarap sa pakiramdam na
Mm. Ah, okey. Oh wow, mm. Mm. Hmm. Hmm, okey. Oo nga, sa float, mm. Mm. Oo nga. Ang galing naman, mm. Ikaw, ah, may estilo ka ha. <chuckles> May estilo ka, ah, <chuckles> pero okey din 'yan ha, kasi kumbaga para bang meron ka ngang kasama na parang nasa media, 'di ba? Tapos ano ba, pinsan mo ng pinsan?
<chuckles> Hindi. Oo. Pinsan ko siya, oo.
Oo, yun. So, yun, napakaswerte mo naman meron kang ano, meron kang, ah, pinsan na nasa media talagang meron talagang para bang, ah, perks 'no na, ah, maka makakapasok ka sa mga parang mga, ano ba yun, tawag na nito, yung private ba yun. Oo, VIP, oo, mga VIP, 'yan, isa kang VIP, diyan sa Baguio festival ng mga bulaklak. Eh, anong ano partikular na mga tunog o amoy yung o kaya kulay yung hanggang ngayon eh naalala mo pa rin doon?
Yes, yaan. Yung parang sa may ano, oo, parang ganun. Yes 'yan. Korek. <chuckles> Yes.

Hmm, siguro unang-una yung kulay, 'no? Kasi napakagaganda ng mga bulaklak, napakamakulay ng mga bulaklak. Tapos naha do'n lang ako nakakita ng iba't ibang klase ng ano, ah, disenyo ng bulaklak na, ah, merong isang halimbawa yung ma-petals na bulaklak, pero makikitaan mo siya ng iba't ibang kulay mayroong kahel, merong dilaw, merong puti. So, nakakaano lang nakakamangha lang na sa isang variety pa lang napakaraming kulay na tapos kung paano nila oo, tapos kung paano nila kasi yung bulaklak halimbawa ang disenyo nila ay gagawa sila ng disenyong rabbit. Yung buong rabbit na disenyo na yun pero gawa siya sa bulaklak so, nakakamangha na yung, napapa nakakabuo sila ng gano'ng imahe. Tapos buhay na buhay pa siya ganyan tapos ang yun nga ang dami-dami niya pag dumadaan sa harap namin ang babango ng mga bulaklak. So, isa yun sa mga
Mm. Mm nga. Mm. Napakaganda siguro no'n, 'no? Hmm. Ang galing no'n, mm. Mm, ah, mababango? Okey.
Ang ano yun ang mga isa sa mga tumatak talaga sa'kin yung parang ma-aano mo yung ma-aano mo yung alam niyo kantang Bulaklak ng ano ng hmm.
Mm, hmm. Hmm, ano ba yan sasara ang bulaklak, bubuka ang bulaklak gano'n ba? O yung bulaklak na? Oo, nam
Oh. Hindi d parang 'Di ba, yung ka kinanta nung ano bang ano yun yung Viva Hot Babes yung Bulaklak.
Ah, yung bulaklak ang bango ng bulaklak kay ganda ng bulaklak dulot satin ay galak ayun, oh, 'di ba? Mm.
Oo. <chuckles> Basta yun. 'Di ba parang yung ang bango-bango, ang bango-bango ng bulaklak yung gano'n, gano'n talaga totoo naman talaga yung kanta na yun ang bango-bango talaga ng bulaklak na yun. So, 'yan 'yan ang mga nagpapaalala sa akin talaga nong festival na yun.
Mm. Mm, okey. Mm, nga naman buti wala kang allergy sa bulaklak, 'di ba? Kasi may mga iba na talagang may allergy bahing ng bahing kapag napapadikit o kaya pag na-aamoy ang bulaklak dahil sa mga por porse pores, 'no? Na inaano ito, 'di ba? Na ilalabas nito minsan?
Mm. Alam mo to

Ah, siguro 'no yung hindi ko pa kasi masyadong nalibot yung ibang lugar katulad nung ngayon yung mga bagong, ah, bukas na rin mga pasyalan sa Baguio. So, 'yon yung gusto kong maranasan kasi saglit lang yung panahon na nag-stay kami do'n, eh, talagang nung festival lang tapos bumalik umuwi na rin kami. So, kung babalik ako sa Baguio ay hindi din naman siguro mga ano kami do'n dalawang araw, dalawang araw na parada yung inabangan namin. So, wala pagkakataong makalibot, so siguro kung babalik ako, yun yung gusto kong gawin gusto kong makapunta sa mga iba't ibang pasyalan do'n. Tsaka yung sinasabi nila na ano, ah, yung kuk ano magpi ano ka mag kukuha ng strawberries, mag 'yon gusto kong maranasan yung gano'n kasi mahilig ako sa strawberries, eh. So, gusto kong marana matikman kung ano yung lasa ng sarili mong strawberry talaga, yung bagong pitas 'yan.
Mm. Mm. Ay, isang araw lang kayo do'n? Hmm, okey. Oo nga naman. Okey, oo. Mm. Oo nga naman, oo. Kaya, alam mo ang ganda nitong ano, nung experience mo na, ah, nakapunta ka sa Baguio, tapos may festival, tapos may mga bulaklak, di ba? Ah, tapos naranasan mong umusok yung bibig mo dahil sa sobrang lamig, <chuckles> 'no, 'di ba? <chuckles> Gustong-gus oo. Ako gusto ko rin mararanasan yo'n, eh, naalala ko noon kasi yung nanay ko, tsaka yung tita ko, tsaka yung kuya ko, nagpunta sila ng Baguio, sabi tapos nilihim pa sa amin nagpunta sila sa Baguio. Oo, nung mga bata pa a pa kami hindi kami sinama sila nalang 3. Kaya kumbaga noon, alam mo parang nagtampo din ako noon kasi gusto ko rin sana makapunta ng Baguio pero 'yon nga sila lang nakapunta wala daw budget kaya 'yon. Pero hanggang ngayon hindi pa ako nakakapunta ng Baguio pero nagustuhan ko talaga yung kuwento mo ha, mm.
Mhm. Correct. Mhm. Mhm. Oo, <chuckles> oo, siyempre bilang bata ako no'n amaze na amaze ako, di ba? Oh. Hmm. Sinama. Ano yung Oo, oo pero ano maganda maging ano talaga 'yon, ah. Karanasan mo 'yon kahit na ngayon na na gan'yan na yung ano edad mo hindi pa rin naman huli ang lahat nandiyan lang naman yung Baguio. Ako nga kahit gano'n pagkatapos nun
Mm. Di ko alam kung kakayanin ko pa kasi baka mamaya sobrang lamig dun rayumahin na ako, eh, di ba? <laughs> Pero. Hindi pa ako makalakad dun 'no? Mhm, di ba?
<chuckles> Mag-aano ka. Magbaon ka na. Magbaon kana lang ng ano ng patches.
<chuckles> Nang ano? Efficascent oil? <chuckles> Mag ah, oh, tsaka ng Alaxan. <chuckles>
<chuckles> Puwede na. Oo para maranasan mo din yung umuusok ng bibig pero nakaupo ka nga lang, 'wag ka na maglalakad.
<chuckles> Alam mo ang ganda nitong napagkwentuhan natin. Maraming, maraming salamat sa mga nai-share mo.
Hay naku.